Ja, nach Roland Kaiser?
Ja, ja, also, ist jetzt überhaupt nicht mehr meine Schiene, aber als Kind mochte ich das. Vielleicht weil es deutsch war und ich es verstanden habe.
Mhm. Okay. Ja, ich hatte gedacht, Roland Kaiser ist eher was für ältere Damen, so dass die den ganz toll <laughs>
Ja, finde ich auch. Ähm, das assoziiere ich auch damit. Meine Mutter findet den ja toll. Ähm, aber gut, damals, als ich den gut fand, da war der ja auch noch jünger. Aber könnte trotzdem mein Papa sein, so rein alterstechnisch. <laughs> Ja.
Ja. Ah ja. <laughs> <laughs> Das g das glaube ich auch, ja. Ich habe ihn ich habe n neulich war er mal im Fernsehen und, äh, der hat ja 'ne gewisse Seniority, könnte man sagen, ne? Äh, mhm, mhm.
Ja, kann man so sagen. Äh, ich habe da auch neulich mal bei meiner Mutter mit der zusammen im Wohnzimmer gesessen und die wollte unbedingt 'ne Doku über den gucken. Aber bei ihr passt das auch so gut, äh, vom Alter her, ne, Roland Kaiser und sie sind so ungefähr ein Alter. <chuckles> Ja.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, Roland Kaiser habe ich den Eindruck, äh, der altert wie Rotwein. Ja, äh, mit dem Alter, äh, immer besser. <laughs> Habe ich den Eindruck.
Ne, finde ich nicht, die Stimme ist schlechter geworden. Früher also, ich habe mir tatsächlich hier in so 'ne Playlist für 80er Jahre mal so einen Song von ihm runtergeladen, ähm, Santa Maria, weil der Text so witzig ist. Den hat er eigentlich so aus Jux geschrieben, über so 'ne Verführung von 'nem kleinen Mädchen mit 'nem Kumpel zusammen haben die sich 'ne Flasche Wein aufgemacht und dann diesen Text geschrieben und ich finde, das hört man auch voll und ich amüsiere mich immer so 'n bisschen, wenn ich das höre. Das habe ich aber als kleines Kind überhaupt noch nicht gecheckt. Wie auch? <chuckles>
Tatsächlich? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aha. <laughs> Herrlich. Ja, ach, das ist ja total romantisch. Äh, sag mal, und in welche Richtung geht das denn heute jetzt, wenn du streamst bei Apple? Hast du da irgendwelche Vorlieben?
Ach, ganz breit gefächert, von Oldies über, ähm, Oper bis Klassik und ab und zu höre ich mir auch mal so 'n schönen 90e Jahre-Techno an, um, äh, in meine Jugend zurückversetzt zu werden und Schuldisco also, je nach Stimmung.
Ja. Ja.